بالضبط، ودي حس يعني حتّى أنا باخُدها على على تجربة شخصية حتّى لنَفْسي. أنا ليّا واحد صاحبي مثلًا يعني حياته كُلّها بقت الSocial Media يعني ب فاهم قصدي اللي هو إيه، لو لو راح الحمّام، يكتب أنا أنا رُحت الحمام دلوقتي، فده طبعًا يعني اختلف عنّي أنا كان معايا من أيام الكُلّية وأيام الكُلّية ما كُنّاش كده يعني ما ما كانش كده أصلًا، فطبعًا لمّا بقى كده أنا خلاص ما عادش يم ما ما ما عادش صاحبي بصراحة، أنا أنا م بأمانة أكتر أنا بقيت باهرب منُّه.
ياه، معقولة؟! <giggles> اهم. أ تمام. للدر للدرجة دي، معقولة؟!
آه، أنا بقيت باهرب منُّه. يعني بقيت مثلًا ما وصلتوش إنّي عملت له Block عشان هيعرف إن أنا عملت له Block، بس في نَفْس الوقت عملت ناحيته صامت إن أنا ما أردّش عليه خالص أو أص لأ، خلاص هو بيتكلِّم في حاجة وأنا دماغي في حاجة، هو دماغه فاضية جدًا وأنا دماغي مش فاضية جدًا، فالموضوع اختلف. <chuckles>
اهم. آه، ما بقاش في أي حاجة مشتركة بينكم خالص يعني وأنت وأنت يئست من إن هو يرجع صاحبك اللي ت أنت تعرفه من زمان.
خالص. نهائي. آه بالضبط، خالص. حتى أمّا باكون في مصر مثلًا، يالّا هنتقابل، هنروح، هنيجي بتاع، باحاول أهرب منُّه بصراحة، أصل ما <tsk> حاسِس إن الموضوع بقى تافِه أوي بالنسبة لي يعني ما أ أو بيتكلِّم في حاجات ما عادش في حتّة مشتركة إن إحنا نتكلِّم فيها. أنا باتكلِّم مثلًا في حاجة، أنا بالنسبة لي الحاجة اللي بيتكلِّم فيها دي تافهة جدًا وأنا لمّا أتكلِّم فمش لاقي حاجة أتكلِّم فيها، فأنا هاقول له إيه؟ ما أنا أصلًا الحاجة دي ب ده تافهة جدًا، جدًا فوق ما أتخيّل، فأنا ما باتكلِّمش فيها أصلًا، مش عاوز أتكلِّم فيها أنت فاهم، إمم.
إمم، ف فهمتك آه. اهم. آه. ي ي ي يعني عاوز تقول <chuckles> إن أساس أي صداقة واللي بيضمن استمرارها، إن لازم يكون في بينكم حاجات مُشترَكة.
ده لازم حاجات مُشترَكة واهتمامات مُشترَكة وفي نَفْس الوقت حتّى حِس الدُعابة يكون مُشترَك في نَفْس الوقت عشان برضه إيه، يبقى الموضوع يعني جايب بعضه كده، يعني ما ييجيش مثلًا إن ال ما أجيش أحِس بوِحدة مثلًا وأنا قاعد معاه. آه.
أكيد، أكيد. أكيد، آه. طيب معلش خ خ خل خ خلّيني أسألك سؤال كمان مُتعلِّق بنَفْس النقطة، آمم لو في حد مثلًا عاوز إن هو فعلًا يبتدي ياخُد خطوات عشان يتعرّف على الناس وَجهًا لوَجْه بعيد بقى عن الsocial media والكلام ده كُلّه، بس الشخص ده ممكن يكون بطبيعة الحال في الأول بيكون خجول شوية أو بيخاف مثلًا إن الناس ممكن آآ تحكُم عليه أو إن هم مثلًا يحسّوا إن ده حد بائِس أوي، فإزاي ح ممكن مثلًا آمم يتغلّب على ال الأفكار دي وإن هو ما يقلقش إن هو ياخُد الخطوة دي ويعمل إيه علشان ما يبانش يعني إن هو بيحُط نَفْسه في مواقِف مُحرِجة؟
آه طبعًا. إمم.

يفتح كلام ليه؟ لإن الناس بدأت تحس بوِحدة حرفيًا، حرفيًا الناس بدأت تحس بوِحدة. الناس دلوقتي بقت بتصاحب الكلاب ليه؟ لإن مش لاقية بَني آدمين. <giggles>
ده حقيقي. <giggles> دي للأسف حقيقية.
يعني البلد اللي أنا فيها كمّية الكلاب اللي في الناس بتصاحب كمّية كلاب، أكتر من كمّية البَني آدمين. يعني أنت متخيِّل؟ فدي الحاجة في حاجة غلط الناس مش لاقية آآ حد يتكلم معاها فبي ف معاهم كلب أهو فاهمه، وخلاص ما هو مش لا قي حد يتفاهم معاه. <laughs>
للدرجة دي! <giggles> يعني <laughs> إذا حبّينا نلخّص كلامك، فأنت شايف إن غالبية المشاكل المتعلقة بالوِحدة هتتحل إذا الناس سابت تليفوناتها والsocial media ونزلوا يتعرّفوا على الناس على أرض الواقع كإنّنا في القرن اللي فات. <laughs>
والله فعلًا يعني دي دي حاجة ال المطلوبة لإن خلاص، بُص هي في حاجة كده بتقول لك إيه، يعني الحاجة لمّا بتزيد عن عن حدّها بتتقلب لضدّها، وده فعلًا اللي حصل دلوقتي. يعني اللي حصل إن في حاجة زادت عن حدّها فتقل هتتقلب لضدّها وفعلًا اتقلبت ضدّها. موضوع مرض التوحّد ده على فكرة بقى منتشر جدًا في العصر دَوّة برضه بسبب كده. ويقول لك الطفل ده قاعد على التليفون على طول بيبقى قاعد على التليفون؛ لإن إيه بقى في توحّد هو مُقيم على التليفون؛ بقت حياته كلّها الفيديوهات اللي بيشوفها الشخصيات اللي بيشوفها متأثّر بيها.
أكيد. اهم. أكيد، آه. حياته كلّها الsocial media والألعاب والكلام ده كلّه، مش بيتعامل مع أقرانه.
بالضبط. فظهرت أمراض. إمم بقت خلاص ح بقت حاجة يعني أساسية دلوقتي بقت موجودة ف غير الطبيعي بقى اللي هو العكس، اللي هو ما تمسكش التليفون، ما تتكلّمش كتير، ما تحطّش سماعات في ودانك، خلّيك طبيعي كده زي الناس، أو طبيعي زي أو غير مُعظم الناس بمعنى أصح يعني. آه.
أكيد، فهمتك آه. <laughs> غير مُعظم الناس صحيح آه. الحقي الحقيقة بصراحة ده نقاش جميل جدًا وأنا استفدت، يعني في حاجات كتير آمم يعني مُلفتة للنظر في الكلام اللي أنت بتقوله فأنا حابب أشكرك جدًا.